Ờ, mình thấy là thư giãn lắm nha. Giống như là mỗi lần mình đánh á, mình hông có suy nghĩ gì về công việc hết trơn á. Ờ, giống mình tập trung vô đúng rồi.
À. À, kiểu như chỉ tập trung vào quả banh thôi, đúng hông? À. Kiểu như đánh qua, đánh lại, thành ra là đầu mình nó kiểu như lúc đó, nó chỉ trống rỗng, nó chỉ tập trung như vậy, nên thành ra là tinh thần của mình mới cảm thấy thoải mái, đúng hông bạn?
Chính xác. <laughs>
Ừm, cũng hay đó chứ. Vậy, kiểu như, trong lúc tập như vậy thì bạn có, gọi là, học hỏi thêm điều gì khác nữa hông?
Có nha, khi mà tập như vậy đó bạn, mình, à, học thêm được rất là nhiều cái. Ví dụ như là cái tính kiên trì nè, rồi cái sự kiên định khi mà tập luyện. Rồi quan trọng á nha, là, kiểu như là, mình phải gan dạ nữa, nếu mà hông gan dạ là mình hông thể nào mà tiến đến để đánh cái bóng. Rồi, ờ, kiểu như là đấu với đối thủ á thì mình cũng cần phải, giống như là, gan dạ và để mà đánh cái bóng qua bên đối thủ á nha.
Ồ. Kiên định. À, gan dạ. Đúng rồi. Kiểu như mình mà, kiểu, nhát một cái mình đánh nó, kiểu như, nó bị lệch liền, đúng hông bạn?
Chính xác.
À. Vậy cái việc mà sở thích đó nó có giúp bạn quen thêm nhiều bạn mới hông hay là mở rộng góc nhìn á?
Mình thấy á nha, cái sở thích này á, mình quen được rất là nhiều bạn mới luôn. Cái vòng bạn bè của mình á, ngày càng mở rộng. Ừm, nó hông chỉ ở trong nước mà còn ngoài nước nữa, cho nên là mình thấy là mỗi ngày là mình vẫn còn, ờ, yêu thích cái môn thể thao này hơn.
Ờ, vậy thì tốt á. Ồ. Ngoài nước luôn.